Tem uma padronização, aí, do negócio, né? Hum. E por que que você ainda não lançou ainda? Não entendi. Me conta melhor essa história aí, que eu não estou entendendo. <laughs>
Tem um padronização, exatamente. Então Hum. Pois é, pois é. Não, então, aí que está, eh, as imagens, elas não são apenas 2 personagens. Existem outros tipos de imagem também, que eu vou adicionando, para as pessoas irem, eh, meio que entendendo o universo, ent entendendo a história. Porque a ideia é meio que um pouco diferente. Como eu te falei, apesar de ser um um um e-book educativo, existe uma história de ficção por trás, mas ela é responsável também por passar o conhecimento para as pessoas que estão lendo. Então eu estou na fase de que eu preciso encontrar as imagens corretas, por mais que eu já tenha as imagens dos personagens, digamos assim, ainda faltam as outras imagens. Só pra contextualizar, imagem, talvez, de cenário.
Hum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum.
E, eu não estou conseguindo colocar essas imagens da forma correta. Além disso, conforme eu vou vendo, assim, a página, coloco uma uma imagem e dou uma passada de olho no texto, eu percebo que
Uhum.
o texto, ele pode melhorar, por mais que já esteja pronto, entendeu. Eu le eu leio aquela pa Oi?
Ai, meu Deus. <laughs> Ai, meu Deus. <chuckles> Ai, meu Deus, né, aquilo que você me falou, que já estava pronto, fechado, agora já talvez não esteja, assim <laughs> É, é esse perfeccionismo mesmo, né.
<laughs> Exato. Exatamente isso, porque É, eu passo assim, falo: “Bom, não, eu acho que pode ficar melhor”. E aí eu faço uma alteração. No dia seguinte, eu olho ou pra imagem ou pra aquele texto ali de novo, eu penso: “Put” É assim, pare eu sei que não tem nada a ver isso, né. É, parece que é preciosismo demais, mas eu estou percebendo que essa parte realmente está demorando muito pra finalizar.
Uhum. Hum. Uhum. É, olha, então pelo que eu entendi, assim, você acha que, realmente, está boa já a parte da escrita, por exemplo, da história, né. Então, hã, talvez
Uhum. É.